Talvez seja importante você trabalhar essa área sua, conversar com assim, primeiro você falou que todos os feedbacks, a grande maioria eram feedbacks bons dos clientes, eh, e tenta também uma coisa que eu acharia interessante, é você tirar foto. Ter foto de todo o processo.
Sim. Ah, isso eu tenho. Eu tenho se eu sempre faço o antes e depois. Os jardins. Essa obra, mesmo fiz, foi a 1ª obra que eu fiz em Portugal, e agora completou 5 anos dessa obra, da inauguração eles até fizeram uma festa e eu nem fui.
Sim. Exatamente. Uhum.
Mas, eh, nossa, até hoje eles falam, eles reconhecem, né. Hoje mesmo eu vou estar com eles. Inclusive, vou estar na clínica. E eles sempre dizem, né, a minha sobrinha esteve aqui, e foi atendida pelo médico, ele falou assim: "Olha, eu não conseguiria"
Olha aí.
"estar aqui, estar vivendo o que eu tô vivendo se não fosse sua tia."
Olha aí, olha aí es
E ela ficou super orgulhosa, sabe. Falou: "Nossa, como foi bom ouvir isso."
Claro. E assim, pelo que e a gente consegue escutar, eh, pela pelo que você tá me contando, eu consigo escutar a paixão que você tem pelo seu trabalho.
Aham. Tenho mesmo.
Então, assim, eh, é re saber reconhecer isso, sabe. Começa a anotar as suas conquistas é isso, eu acho q legal que você tira foto, então, assim, você consegue ver a diferença, eh, vamos botar exemplo: um jardim que você estava lá acabado, era um um g um lugar sem nada exatamente, um matagal, exatamente. Exatamente.
Sim. Era um matagal, sem nada e virou na paisagem. É. E é mesmo. E fazendo com muito amor, sabe. Tanto que no começo eu tinha até dificuldade de cobrar. Sabe que você faz porque você gosta tanto se você não quiser pagar, não precisa, de tão <laughs> Só que dava trabalho. Não, e outra. Claro, eu tinha é, e ai. Então, muita dedicação.
Uhum. <laughs> <laughs> Não, mas isso é seu trabalho exatamente. Esse é o reconhe é o seu reconhecimento, é o seu trabalho, então, assim, você precisa